Bence kesinlikle kes eee, hayvanların alımı, satımına çok karşıyım. Çünkü barınaklarda, sokaklarda yüzlerce, binlerce belki yüz binlerce, milyonlarca, eee, sahipsiz hayvan varken, eee, bir pet shop'a gidip bir hayvanı parayla almak, hediye etmek parayla, eee, çok Hediye etmek zaten evet, başlı başına bir konu. Eee, bana biraz, eee, bencilce geliyor bu konu. Eee, o yüzden, eee, kesinlikle hayvan sahiplenme eee, sahiplenmeden yanayım diyebilirim.
Hı hı. Çok güzel. Evet. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. O! Hediye etme durumu çok başka. Hı hı. Hı hı. Evet, evet. Yani, ben belediyelerin ve devletin bu konuda, eee, yapması gereken şeyleri de konuşmak istiyorum seninle. Sorumlulukları neler olmalı? Şey, ne kadar destek veriyorlar? Yeterli destek veriyorlar mı? Biraz da bunlardan bahsedelim.
Hı hı. Tabii ki de. Evet, tabii bahsedelim. Eee, bence öncelikle belediyeden belediyeye, ülkeden ülkete ülkeye, devletten devlete değişebiliyor bu konu. Eee, biz kendi deneyimlerimizden bahsedecek olursak, eee, yeteri kadar, eee, sorumluluk almadıklarını, aldıklarını düşünmüyorum belediyelerin bu konuda. Eee, yine sokaklarda çok fazla, eee, hayvan var. Kedi, köpek özellikle ülkemizde. Eee, çok fazla kısırlaştırılmamış hayvan var. Zaten en büyük kötü konulardan birisi, evet, yeteri kadar kısırlaştırma olmaması. Çünkü, eee, bugün kısırlaştırılmayan bir kedi bir sene içinde, eee, 2-3-4-5 katına kadar, hatta çok daha fazla katlanarak, belki 10-15 kat katlanarak çünkü onların da yavrusu oluyor, diğerlerinin de yavrusu oluyor. Bu şekilde, eee, sayıları çok fazla artıyor.
Hı hı. Evet. Hı hı. Evet, o da büyük etken. Evet. Hı. Evet, evet. Aslında bir paylaşım ortamı yaratabiliriz baktığında. Hani, o ona veri yani, hediye demeyeyim de evlat sahiplendirme, bunu konuştuk, işte, az önce. Ama be benim şöyle bir deneyimim oldu. Ben yu yurt dışında yaşıyorum 2 yıldır ve buradaki hayvanların hepsi sahipli, kısırlaştırılmış, gerekli ihtiyaçlarının, işte, sahipleri tarafından alındığını görüyorum. Türkiye'de yaşadığım geçmiş çok acı verici. Ben bir, eee, toplulukla birlikte gönüllü çalışmalar yaptım sokak hayvanları için. Tabii, biz röportajlar yapıp, hani, böyle tatlı sorular sorduk insanlara. İşte, bilene biz kitap hediye edip bilmeyenden de, böyle, bir patili dostumuz diyorduk biz aslında onlara, sokak hayvanları demiyorduk. Onların bir günlük mama ihtiyacı, o da ₺5'ya falan denk geliyordu bu arada o zamanlar. Onu toplayıp, hani, gerçekten gün sonunda mama alıp, mesela, bir sonraki hafta barınağa gidiyorduk ama barınaklar nasıldı, biliyor musun? Eee, böyle köpekler üst üsteydi, işte, kediler birbirlerini te hepsi hayvanlar aç, hastalıklı, işte, ki kis
Hı hı. Çok önemli, evet. Hı hı. Hı hı. Maalesef. A! Süper. A. Hı hı. <chuckles> Çok tatlı. Evet. Hı hı. Çok üzücü olmalı <exhales> barınaklar. Evet. Çok üzücü, çok üzücü. Bu yüzden hatta hiç barınağa daha önce gitmedim. Çünkü etkilenen birisiyim bu konularda.
Çok kötüydü. A, şanslısın. Ben tek 1 kere gittim. Bir daha da gitmeyi asla düşünmüyorum.